Napaka sigu ta pa paano ko ma masabi kasi, lum luma lumaki kasi ako na ano, lumaki kami na may pagka-konserbatibo yung pamilya namin pero nung high school ako nakaka oo, pero nung high school ako nakaka-gala ako kahit paano tapos, may may, ah, kapitbahay kami na parang naging best friend ko na din. Dun ako masya dun ako tumatambay sa kanila. Ah, tapos ano, alam mo yung, simpleng ano lang, pansit kanon tapos, ah, tuyo. Oo, pancit canton at saka tuyo kami mag-babarkada ang dami namin parang, siguro nasa sobra 12 kami, oo, so sobra sa ah, isangdosena kami tapos, ah
Hmm. Challenges. Ah, oh, traditional. Hmm, mm. Mm. Oo. Ah, oo, naku. Oo. <laughs> Kakatuwa. Oo. Oo, ang tawag diyan dati patak-patak, 'di ba?
Pa oo, patak-patak kami ng ano ng pancit canton, Diyos ko lord hindi makakalimutan yun. Hanggang ngayon yun tala ah, kapagka may pancit canton masarap talaga i-ano ng m ah, tawag tuyong-tuyo, samahan ng tuyo, yun. Ikaw may a anong kwento mo naman? Me may kwento ka ba na nag-papasaya sa'yo?
Oo, patama. Totoo. Naman. Ay. Kasi natasabi mo kanina, na parang laki ka sa yun probinsya, ganun din ako dati. Ah, medyo may pagka-laking probinsya din kasi yung kahit na yung tatay ko kasi is may may bahay pa tsaka dun din yung mga nakatira yung mga lolo at mga kapatid niya sa ano, lalong na kung nasa nasam Mindanao area kami nun pero, yun s from city to province yan pa pa pa pabakasyon bakasyon. So yun, yung ang pinakagusto lalo na, um, pag nasa probinsya ako kasama ko yung mga kaibigan ko, nag-mumuni-muni kami sa dagat, yan. Kasi libre lang ang dagat hindi mo na kailangan gumastos, ayun, nag nagtutuwaan kami dun nagpi-picnic kami ay naku hap umaga hanggang gabi talagang makukurot ka talaga ng nanay mo, yung mga ganong simpleng ka alam mo wala ka naman problema pero alam mo yung na-stress ka ka lil ya sa school, maraming gawain sa bahay. Yung mga ganong simpleng problema lang dati, tapos pa ayun na, ah, pag pumunta ka lang sa sa sa baybayin ay naku sobrang sarap mag ano, maghininga ng mga mag totoo yan, nas oo, so may huling tanong lang ako sayo, 'no, sa tingin mo bakit mahalaga ang mga maliliit na bagay parehas sa ating kaligayahan sa araw-araw?
Oo. Mm. Mm. Mm. Oo. Ay, oo. Korek. Mm. Hmm. Oo. Oo, oo. Para mag mag-unwind, unwind sa dagat. Mm. Siyempre kasi, eh, ah, ito yung parang ano natin, um, nagri-relief sa mga stress natin, 'di ba, kasi pagka-negative naman lahat ng ano ng iniisip natin, 'di ba, pangit din, ah, ma-dedepress tayo so, kahit yung mga i i-appreciate natin yung mga maliliit na bagay na nagbibigay saya satin, kasi, naglilift yun sa sa mental health natin, 'di ba? ikaw ba sa tingin mo bakit mahalaga yung maliliit na bagay na nagpapasaya sa'tin?
Mm. Oo. Tama. Hmm. Totoo. Tama. Tama. Tama.

Ayun okey lang kahapon grabe yung tuwa namin na magkakapamilya kasi may nakita kasi akong mga lumang litrato or album, 'di 'ba o usong-uso pa yung album noon kaya nakita ko lang habang naglilinis ako 'yun tawa kami ng tawa. 'Yon nakita namin yung mga alaala namin, yung mga nakaraan namin, yung simpleng mga bagay nagpapasaya sa amin noon. So ikaw ba, anong mga simpleng bagay noon na nagpapasa sa'yo hanggang ngayon or kahit na paminsan-minsan?
Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Mm. Mm, siguro, ah, kasi dati si napakasimple lang ng buhay lalong-lalo na nung nakatira pa kami dati sa, parang masasabi kong probinsya kumbaga. Ah, napakasimple ng buhay yung alam mo yung makabili ka lang ng, ah, or maka sa sabihin na natin makakain lang kami ng alam mo yung ah sabihin nating adobo. <chuckles> Kasi ma adobo man lang masaya na kaming magkakapatid kasi marami kasi kami, ah, 7 kaming magkakapatid, tapos may 3 kaming nadagdag na pinsan. So yung nanay 'tsaka tatay ko, oo tapos nandiyan pa yung lola ko. So ang da iisipin mo nalang maliit yung bahay namin. Ilaw Oo, masaya kami, oo, tapos 'yun nga makakain lang kami ng adobo ap ang hindi ko ma malilimutan yung, may sikat dun na Barbeque, pagka makakain ka kahit istang isang stick lang yung ano namin tig isa-isa lang kami kasi nga, <chuckles> 'di 'ba ang dami namin. Oo pero masaya na kami dun. Mm, ikaw ba?
Totoo. Oo naman. Totoo. Mm. Mm, marami. Mm. O buong pamilya, pero masaya ha. <chuckles> Mm. Oo. Oo marami nga. Oo, naku nakakatuwa. Alam mo hindi ko man naranasan yung malaking pamilya pero raramdam kita lalo na kapag nag-reunion na yung mga pamilya ayun na ng ang saya-saya, yung simpleng bagay na alam mo yung sa sinabi mo lang yung na makakai alam mo yung adobo dati parang birthday mo na 'di 'ba or kaya kapag sweldo ng nanay mo, sweldo ng tatay mo, dun ka lang nakakain pero yung everyday medyo maano na mahirap yung ganon, so ayun.
Mm. Ah. Totoo. Ano. Correct yun, ah. Correct. Ah. Okasyon lang talaga 'di ba, kahit yung pansit natin Diyos ko Lord 'pag may pansit magtatanong ka, an anong meron sinong may birthday? <laughs> Di ba.
Totoo, oo. Oo 'yon. <laughs> Totoo mapapatanong ka nung bata ka pa lalo na sa'tin na hindi naman tayo masyadong middle class, hindi rin tayo masyadong poor, yung alam mong nakakaahon lang sa araw-araw, kaya napapatanong ka. <laughs> So ikaw ba, ano ang mga paborito mong gawain o maybe laro noon na bata kapag nagbibigay sa'yo nang saya?
Mm. Oo yun na nga parang tama lang. Oo totoo 'yon.